Sim, com certeza. E até quando eu falei com você inicialmente pra gente saber a porcentagem, porque assim, imagine agora, nesse momento, 1/5 de todo o dinheiro que você trabalha está indo pra sua mãe, certo? Então, se a gente for colocar isso aí durante a semana, então 6 dias de trabalho seu, vai todo pra sua mãe. Então o que, eh, você tem que pensar, quando você pensa assim fica mais pesado. E apesar de ser duro falar essas coisas, mas isso vai acabar te motivando a você aumentar essa renda. Então imagine como seria muito mais fácil, muito mais feliz pra você, se essa essa renda que você mandasse pra sua mãe, deixasse ser 20, passasse a ser 10, e aí seriam 3 dias do mês. Então imagina, você nos 3 primeiros dias de trabalho, você já vai ter uma vitória, uma recompensa, porque você vai pensar: "Pronto, eu já trabalhei 3 dias, eu já tenho dinheiro suficiente pra enviar pra minha mãe". E no momento atual você vai trabalhar uma semana, não vai conseguir ainda, porque a gente está falando de dia útil, vai precisar ir pra outra semana pra você dar o mínimo pra sua mãe pra completar, sabe? Mas é assim, <chuckles> eh, mas vai dar tudo certo, eu acredito que se você, eh, pôr em prática assim essas estratégias, criasse um um ritual pra você mesma de sempre estar pagando a a você do futuro, e estar sempre pensando, assim, em gastos, em economias, perante essa porcentagem, eu acredito que vai dar tudo certo, tá?
Exatamente. Nossa, eu vou ter que pensar, <laughs> se eu pensar assim vai ser triste. É verdade. Claro. <smacks lips> Pra completar, isso. No mamãe eu te amo mas, <laughs> Olha, muito obrigada pelas suas dicas, eu achei elas super válidas. Eu vou pensar na no eu do futuro, e eu acho que vai funcionar, vamos torcer pra funcionar, muito obrigada pelas suas dicas viu?